Olha, e como que é a sua rotina? Que horas que você, assim, que horas que você consegue De manhã? Você consegue fazer alguma coisa no período da manhã? Me fala um pouco.
Imagina. Eu eu começo o meu trabalho às 9h, né. Eu entro no no escritório às 9h e e eu fico até às 18h. Então, a manhã é algo muito engessado pra mim porque Primeiro que, eu vou ser bem sincero contigo, eu não gosto muito de acordar cedo. <giggles> Né. É algo que é algo que eu preciso, né. Então, tipo, eu acordo porque eu devo, mas eu não consigo, eh, acordar, sei lá, eu já acordo às sete e meia.
Hã. Aham. Nossa, é Aham. Aham. Madrugar, né? Madrugada. Qua 5h, seis da manhã para colocar Aham. Sim.
Exatamente. Não, não consigo acordar. Não consigo acordar às 5h pra, sei lá Tem amigos meus do trabalho que estão nesse sentimento e amavam fazer corrida, etcétera, alguns hobbies que que você não precisa estar em algum lugar, né. Você pode estar na rua, em qualquer lugar pra fazer, e que acordam sim à 5h, vão correr até 6h, voltam pra casa, tomam um banho e vão para o trabalho. Eu não consigo. Eu acho incrível, mas realmente eu não consigo. Primeiro, porque o meu hobby não é corrida. Meu hobby é o tênis. E o clube de tênis abre às 9h <chuckles> A hora que eu começo a trabalhar, sabe. Então
Sim, sim. Uhum. <giggles> E que horas que fecha esse clube? À noite? E aí, então? E depois do trabalho? Você consegue P por exemplo, você termina aí, hã, às 20h? Que hora você termina, você sai? Às 20h?
Às 23h. Exatamente. É isso mesmo, eu s Não, não. Eu saio às 18h, mas às 20h eu termino, né. Às 20h eu termino o o meu o meu trabalho no meu part-time que eu trabalho por 2 horas, né. Então, eu saio às 18h, chego em casa, né, às 19h e às 20h, 20:30, por por ventura às vezes 21h, né. Porque eu faço 1 hora, 1 hora e meia nesse dia de trabalho remoto. E umas 20:30 eu já tô livre. Aí eu como alguma coisa, né, e às 21h já tô deitado, descans deitado no sofá, né, vendo alguma besteira, descansando, mexendo no celular.
Hum. Hum. Uhum. Uhum. Uhum. Aham. É porque tá cansado também, né, da tem essa A mente.
É. A mente cansada, porque o corpo não tá, né. Eu tô o dia todo sentado no computador. Então, tipo, o corpo tá descansado. O problema é só a mente que tá aquele turbilhão de pensamentos, né. Eh, leva o trabalho um pouco pra casa, que não é uma coisa muito saudável. Mas, realmente o clube ele fecha às 23h Eu não vou mentir pra você que eu não penso, né, assim, em jogar por achar que eu estou cansado. Mas tem amigos que já me chamaram. "Você me indicaria tentar jogar à noite?".
É verdade. Sim. Aham. Uhum.